À, có, tức là cái cái cái cái cái lúc cái thời điểm mà mình, à, mình, à, tức là ở trong, a, ký túc xá người ta đầy phòng ở đấy, người ta không có chỗ nữa thì, à, mình quyết định là mình ra ngoài mình ở, mình ở ghép vào tức là mình không ở một mình, tức là mình nhiều lúc đầu mình nói là mình cảm thấy ở một mình ừm, mình ở mình ở một mình thì mình cảm thấy là nó, kiểu, cô đơn mà nó thấy nó nó h sợ sợ sao đó. Thế là thế là bắt đầu mình mới thế là, ờ, ba mình mới dẫn mình vào một cái khu, a, nhà trọ cũng tìm hiểu và, à, bảo là có có cái anh kia ảnh ở một mình thì hỏi anh ấy xem là, ờ, anh anh anh cũng là sinh viên ấy hỏi anh ấy xem là anh có có cho ở chung thì hai anh em ở chung làm quen nhau thì ô kê hỗ trợ nhau. Ờ, thế là thế là cái bà cái bà chủ phòng trọ bả mới kêu cái anh đó xuống, thì mình thấy là anh đó cũng, gọi là, sinh viên cũng trắng trẻo, cũng dễ thương rồi cũng nhiệt tình hỗ trợ này kia, cũng thoải mái, cũng nói chung là thấy mình cũng thoải mái và đúng rồi, nói chung là cũng cũng ở tức là mọi thứ là anh ấy cũng có sẵn hết rồi, nồi cơm rồi thì bếp điện, bếp ga mini này kia cũng có đầy đủ hết rồi. Thì nói chung là ở ở chung với anh ấy thì cũng, ờ, nói chung là cũng mình cũng ở hết năm đầu và sang năm thứ 2 thì mình cũng càng ở mình vừa chuyển qua ký túc xá, tại vì mình cũng muốn là ở gần trường bạn gái mình, nó dễ dàng cho việc mình sắp xếp học, với lại mình cũng ngại cái việc mà nấu nướng đi chợ này kia thì nó cũng nói chung mình cũng mình là mình là con trai mình cũng sẽ khá là ngại chuyện như vậy.
Ừm. À, mình ở ghép chung với mọi người, ừm. <laughs> Ừm, ừ, đúng rồi. Ừm. À, tình cờ như vậy. Ừm, ừm. Có lý quá ha. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, hợp lý! Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Thật sự thì cái việc mà ở thế nào nó cũng rất là quan trọng, ừm, đúng rồi. Vậy bây giờ bạn có lời khuyên nào cho những người chuẩn bị lên thành phố để học hông?

Cũng đúng ha. Đúng là trong cái quá trình mà bạn trưởng thành á, thì ba mẹ cũng đã tin tưởng vào cái sự, gọi là, tháo vát và chủ động của bạn rồi. Cho nên là họ cũng cảm thấy an tâm khi mà bạn à, cho bạn đi một mình như vậy. Và cái cảm giác đầu tiên khi mà bạn đến thành phố á nha, không biết là bạn, ờ, có bị choáng ngợp, hay là bạn đã từng hành hình dung á là thành phố nó sẽ như thế nào khi mà bạn đặt chân đến hông?
Chính xác, ừm. Thực ra là từ từ khi mình nhỏ, thì mình cũng ở quê thôi và khi trong đầu mình, mình cũng có hình hình dung là thành phố là một nơi gì đó, nó xa hoa, nó đẹp lỗng lẫy rồi này kia, rồi là một cái nơi mà lý tưởng lắm. Nói chung là, trong cái suy nghĩ mình như vậy đấy, nhưng mà, à, cái lần đầu tiên tới thành phố mình, à, mình đi xe đò lên á, thì mình thấy là mình mình thấy là nó cũng bình thường thôi, nó cũng đường phố rồi nó cũng vỉa hè nó cũng bụi bặm, thậm chí là còn bụi bặm hơn về quê nữa. Thế cho nên mình cũng, ơ, có có một cái sự, ờ, gọi là, khá là thất vọng nhẹ và đặc biệt là khi mà khi mà vào cái khu nhà trọ của các bạn sinh viên đang ở học để mình ở nhờ để mình mình thi á thì mình thấy là cái, à, mình thấy là khu trọ thì nó cũng bình thường, nói chung là nó nó khác với những cái những cái mà mình đã nghĩ từ lúc đầu là, ờ, có thể là một cái nơi gì đó sinh viên học, ừ, bài vở này kia lắm nhưng mà thực ra nó nó sẽ bị cuốn theo vấn đề cuộc sống ngoài nhiều hơn. Cho nên mình thấy là cũng cũng khá là bình thường và có một sự sự thất vọng, nhẹ nhẹ.
Ừm, vậy á hả? Ừm. <laughs> Ra là vậy. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, sao nè? Ừm. À. Ừm. Ừm, đúng rồi, ừm. <laughs> Nghe cũng hơi buồn ha, kiểu, như là mình đã kỳ vọng quá vào một cái nơi đó, à, nó sẽ đẹp đẽ, lộng lẫy hơn nhưng mà, à, rồi thì cũng nhà, cũng đường rồi cũng những cái con người tất bật thôi. À, vậy thì không biết là sau cái khoảnh khắc mà bạn, ờ, cần phải ổn định chỗ ở như vậy đó, bạn có gặp những cái, a, vấn đề nào mà làm cho bạn, ờ, bỡ ngỡ rồi bạn cảm thấy lúng túng hông?
<laughs> Ừm. Đúng rồi. Ừm, thì thực ra là cũng, ơ, không có gì to tát mà để mình làm bỡ ngỡ bất lung tung cả. Tại vì hồi đó có một cái một cái người anh cũng ở gần nhà ở quê ấy thì anh ấy nói là để anh ấy hỗ trợ anh ấy hỏi phòng anh ấy cho, ờ.
Ừm. À, ra là vậy, vậy cũng thoải mái.
Tức là thực ra là anh ở một trường khác chứ không không học ở trường đó, nên anh cũng chạy qua anh ấy hỗ trợ là anh ấy anh ấy thuê phòng cho xong rồi anh sắp xếp chỗ này kia. Nhưng mà cái mà mình cái mà mình rất ấn tượng là những bạn sinh viên hồi đó là rất khá là thân thiện, tại vì tầng lớp trẻ tầng lớp trẻ, nói chung là, rất là rất là hỗ
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. <laughs> Ừm, cũng đúng mà, ai cũng có mục đích là lên thành phố để đi học thôi, đúng hông? Rồi, vậy thì
Ừm, và cũng muốn hỗ cũng muốn hỗ trợ những bạn tân sinh viên, hay là những bạn, ờ, thí sinh lên thi, nói chung là các bạn, các anh các anh chị rất là nhiệt tình. Mình khá là là là là thích thú, ừm.
Ừm, ừm, ừm. À, có cái hội nhóm hỗ trợ các bạn nhỏ bạn trẻ đi, ơ, từ từ quê đi lên thi, để hướng dẫn tận tình, đúng hông? Khi mà nhận được những cái hướng dẫn như vậy đó, a, thì bạn có cảm thấy là mình an tâm hơn hẳn hông?
Đúng rồi.